À, hồi nãy bạn nói là bạn, à, thường ra thiên nhiên, đúng hông? Thì bây giờ hông biết là bạn có công việc, hay là bạn có một cái việc làm, ừm, ừm, gì, ờ, toàn thời gian hông?
À, hiện tại thì mình đang làm một cái việc văn phòng nó bắt đầu từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều á, nói chung là cũng với mình. Ừ nó
Coi bộ nó cũng s stress dữ à, có stress không bạn.
rất là stress luôn, cái việc, ừm nói chung là nó cái việc thì nó hông có stress lắm, nhưng mà cái khối lượng công mình bị làm hàng ngày nó lại stress mình.
Vậy hả? Vậy hả? số lượng nó nhiều quá hay sao, ờ, cái, và ưm, sếp rồi có có ổn thỏa, mọi thứ nó có ô kê hông bạn?
Đúng rồi. Ừ, nếu mà nói về sếp á thì sếp mình cũng hổng phải được là cái người tâm lý lắm đâu. Sếp mình thì cái tính nó hơi bảo thủ với hơi độc đoán á, thành thử là bất cứ thứ mình làm cũng có một cái giới hạn nhất định bị ngăn cấm á, hổng được thỏa mãn cái cái sáng tạo của mình.
Thì vậy, hiểu. À, bởi vậy Ừm. Mình hiểu, mình hiểu, bởi vậy cho nên là bản thân bạn cũng là một người rất là dễ s bị bị căng thẳng, đúng hông?
Đúng luôn, đấy.
<chuckles> hèn chi là mình thấy là bạn thường ra thiên nhiên. Vậy thì cái chỗ mà bạn hay đi á, nó là những cái chỗ nào vậy?
Cái chỗ mà mình hay đi mà nếu mà, gọi là, cái ưm, bữa bữa đó bị stress bình thường thôi, stress nhẹ nhàng thôi á, thì mình ừ, đó, thì mình hay chọn cái quán cà phê sân vườn, có một cái quán cà phê cá Koi mà có sân vườn nữa, rất là đẹp mà gần nhà mình ở. Đó, thì tới đó mình vừa được ngắm cá nè, mà đúng rồi, cây cối rất là nhiều mà còn được uống cà phê nữa mà cà phê ngon nữa, nên mình thích chỗ đó lắm.
có stress bình thường nữa hả? <laughs> À, nó nó cũng là một cái, kiểu mà, dạng thiên nhiên, đúng hông? <laughs> <laughs>